ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ทีนี้คนพัฒนาก็ควรจะเป็นคุณครู เพราะว่าคุณครูใกล้ชิดกับเด็กที่สุด คือไม่มี ไม่มีใครมาทราบปัญหาภายในการเรียน การสอนได้มากกว่า คุณครูและนักศึกษา ที่เรา คุยกันเอง อย่างเงี้ยค่ะ ก็เลย ก็เลยจะมีการแบบส่งขึ้นไปข้างบนบ้างว่าปัญหามันคืออะไร เพื่อ ว่าทาง เผื่อว่าเขาจะได้ หาวิจัย หรืออะไรพวกเนี้ยค่ะ เพื่อมาแก้ไขปัญหาให้ประมาณนี้ อืม ทีนี้
อืม ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ อ๋อ ครับ ครับผม ครับ ครับ ครับ ครับ อ๋อ ครับ อืม ครับ โอ้โฮ คุณครูก็ลำบากเพิ่มขึ้นเนาะ
ก็ ก็เยอะค่ะ เพราะ ด เมื่อก่อนจะ เป็น ถ้าเกิดว่าเป็นคุณครูก็สอนกันอย่างเดียว
ครับ ครับ ครับ อืม ใช่ ๆ ๆ
เข้าห้องเรียน สอน ทำแผนการ สอน ตึ้ง ๆ เดี๋ยวนี้ก็จะมี งานเพิ่มขึ้นค่ะ มีงาน นอกเพิ่มขึ้น งาน งานประเมิน งานอะไรพวกนี้ ที่จะต้องเตรียมความพร้อมใด ๆ ค่ะ งานก็จะมาก ขึ้น อืม คุณครูก็จะใกล้ชิด กับน้อง กับเด็ก ๆ อะ น้อยลง
ใช่ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ อ๋อ ครับ อืม ครับ ครับ อ๋อ เป็นอย่างงั้นไป
ค่ะ เพราะว่า ใช่ เวลา มีเวลา ว่างก็จะ อาจจะต้องทำ ประเมิน
อืม ครับ ครับ ครับ อืม ครับ
เพราะว่าเดี๋ยวเบื้องสูง เบื้องบนก็จะลงมาประเมิน อะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องเคลียร์เอกสารเรื่อง การประมงประเมิน อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะได้ เขาเรียก มี เขาเรียกอะไร ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนก็จะน้อยลงค่ะ
ครับ อ๋อ อืม ครับ ครับ โอ้โฮ ก็ไปเป็นว่าตอนนี้ครูก็ทำหลายหน้าที่มากขึ้นเลยเนาะ อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ครูทำหน้าที่เยอะขึ้น ก็ ส่วนมากก็เลยเรียนอย่างเดียว
อืม ใช่ ค่ะ ใช่ค่ะ อุ๊ย เยอะมาก ค่ะ เยอะมากค่ะ <chuckles> สอนยี่ สอน สอน 20 คาบต่อสัปดาห์แล้วนะคะ แล้วก็ยังมีงานอื่นใด ๆ อีก
อืม โอ้โฮ น่าสงสาร ครู จังเลย โอ้ แสดงว่าคุณหมวกเป็นคุณครูแน่เลย
<chuckles> ก็ ทำงานในโรงเรียน ใช่ค่ะ <chuckles> ทำงานในโรงเรียนค่ะ ใช่ ค่ะ
<laughs> ครับ ครับ อ๋อ ครับผม อุ๊ย ใช่ มิน่ารู้ รู้หมดเลย ระไร อย่างงี้ แต่จริง ๆ ก็ ส่วนตัวของบ้านเองอะ คือก็ไม่ได้โทษคุณครูหรอก เพราะว่า อ่า เคยจำความ อ ได้ว่าคุณพ่อสอนว่าเมื่อไหร่ที่ไปเรียนให้อ่านในสิ่งที่ครูจะสอนก่อน
ใช่ อืม โอ้ อันนี้ดีมากเลยค่ะ เป็นนักเรียนที่ดีมาก
ตลอดเลย สอนทุกครั้ง แล้วผม ปัจจุบันผม ผม ผมปัจจุบันผมก็ทำอย่างนั้น คือ อย่างเช่น วันนี้ผมจะเรียน คัมภีร์ปฐมจินดาว่าด้วยเลือดโลหิตสตรีโทษ อย่างเงี้ย ผมจะอ่านจนผมจำได้เลย แล้วที่เหลือก็ไปแตก แตกความ แตกความคิดอีกทีหนึ่งตอนที่คุณครูอธิบาย ประมาณนั้น แล้วก็สอนยันลูก ลูกชาย ลูกชายเลย เพราะว่าลูกชาย เขาปกติเด็กเขาไม่ค่อยอ่านหนังสือนะ เด็กบางคนเท่านั้น ที่เขาขยันจริงอย่างลูกชายของบ้านเองไม่ขยันเลย แต่บังคับให้อ่านให้ได้ก่อน รู้ไหมว่าจะสอบ จะเรียนอะไร ให้อ่าน อ่านผ่าน ๆ ก็ได้ อ่านให้รู้ว่าคุณครูจะต้องมาโดนตรงนี้นะ อ่า คณิตศาสตร์ไม่ว่ากัน อะไรอย่างงี้ เออ ก็เลย เขา ก็เลยค่อนข้าง ถึงเวลาปุ๊บเขาก็รู้เรื่องมากขึ้น
อันนี้ โอ้ ดีมากเลยค่ะ ดีมากเลยค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้ ดีจังเลยค่ะ